A ver, pues mira, yo en la mañana, eh, no desayuno apenas así como que me despierte, porque no es como que me dé mucha hambre. Entonces, así como que, bueno, pues, eh, me voy a hacer, eh voy en la mañana a hacer yoga, y, este, y llego, y ya, este, me ducho, pero ahí ya me estoy muriendo de hambre. Y si entre el yoga, y que llego a la casa me da hambre, porque, pues, al final, es ejercicio, pero es que, o sea, bueno, no me quiero atascar de comer muchísimo, porque si no luego me voy a sentir pesada para el yoga. Entonces, a veces, lo que me pasa es de que salgo del yoga, y me estoy muriendo de hambre, y pues, ya están las cafeterías abiertas, entonces como de comprarme mi croissant de chocolate, ¿no? Y ya. Entonces, así me compro mi croissant de chocolate, y pues, ya llego, y ya no tengo tanta hambre, me ducho, eh, pues así, este me pongo a hacer a lo mejor alguna cuestión en la casa, ¿no? Como de organizar algo, porque yo trabajo más en las tardes. Y ya como a eso de las 11, 11:30, pues, es como quien dice, mi desayuno oficial, ¿no? Que es así como que ya los huevitos con siempre como bueno, me gusta mucho comer huevitos con algo, ya sea con salchicha, lo que sea, y, este, y luego de allí, pues, sigo con cosas así de la casa, o sea, organizar, ir de compras, lo que me tenga que hacer ese día, y luego ya, eh, como, a eso de las 2:30 de la tarde, una comida así ya, pues, bien, con la sopa, guisado, este, y de allí, pues, me toca trabajar de 3 a 10 de la noche, pero ya a eso de las 6, 7 de la tarde, uy, como que me empieza a dar hambre, y ahí sí, pues ya no como nada, sino que me aguanto el hambre, porque trabajo en casa, pero bueno, no le quiero cortar al trabajo. Entonces como que me quedo con esa hambre, y ya hasta las 10, 10:30, pues, ya ceno algo, pero a veces es igual, como que el atasque, ¿no? Así como de, uf, cómo salí y así de, atacar el refri.
Ujú. Si, claro. Ujú. Claro. Ujú. <laughs> Claro. Okey. Sí. Ujú. Claro. Si. Ujú. Claro, sí, sí, sí, después de tanto tiempo sin comer. Oye, ¿tienes alguna restricción? O sea, alergias, nada de ese tipo, ¿verdad? ¿En las comidas?
Ay, claro. <giggles> No, afortunadamente, no.
Mm, ¡qué bueno! Y, ¿qué tal actividades físicas? O sea, sé que ya para la tarde tienes tu tarde super ocupada con con cuestiones de trabajo. Este, ¿yoga es lo único que prácticas en la mañana?
Ajá. Sí, sí, sí, total, es lo único que practico, así como, entre comillas, deporte, ajá.
Ujú. No, pero está muy bien. Ujú. Y, ¿tomas, eh, café, o, tomas alguna bebida energizante, o, algo así regularmente?